У меня такая проблема, а. Часто сложно, а, как бы найти какой-то компромисс в отношениях. А, у меня часто вот бывает такое, что у нас как будто разные жизненные приоритеты с людьми, которые которых я выбираю. Ам. Да, часто это связано как-то с гендерными рол ролями, я бы сказала. Вот, хотелось бы выговориться на эту тему.
Так. Конечно, давай с тобой поговорим. А, всё-таки, ну, это действительно важно, чтобы с твоим партнёром у тебя какие-то основные, да, какие-то ценностные <chuckles> понятия, установки, видения, да, совпадало, чтобы вы могли построить что-то вместе. А расскажи, а что чаще всего служит вот каким-то камнем преткновения?
Да. Да. Ну и смотри, мне кажется, что А, знаешь, я так такой очень активный человек, проактивный.
Ага.
И когда мне кто-то нравится, а, я не буду ду думать 100 лет, я буду действовать. Ам. Да, и вот уже не 1 раз история повторяется, да, и поэтому я, а, задумываюсь над этим. Хотелось бы как-то, м, чтобы эта ситуация не повторилась в будущем, да. А, мне кажется, что из-за того, что, м, я такая активная, м, мне кажется, я выбираю каких-то пассивных людей. То есть как это обычно выглядит? Я делаю первый шаг, ам, они соглашаются, и по потом вот это всё превращается в какую-то такую, й ам, динамику, а, не очень приятную для меня.
Отлично. Ага. М. Получается, что как бы ты выбрала человека, да, а он согласился с твоим выбором и дальше как-то вся инициатива сразу ложится на твои плечи?
А да. Ну, нем да, что-то похожее, но не 100 %. Сейчас я объясню чуть более, м, детально. Ам, смотри, конечно, если какие-то нач а, отношения начинаются, а, для меня очень важно, чтобы второй человек тоже как бы был уверенным в в том, что, м, я правильный человек для него. То есть, а, мне не интересно, если, м, мне человек нравится, а я ему, может, не так сильно нравлюсь. То есть нужно, чтобы чувства были на на одном уровне. Вот. М, но дело в том, что, мне кажется, м, возможно, они
Давай. Конечно. Мгм.
Я не знаю, если они расслабляются, <chuckles> но они понимают, что я такой человек, который буде будет решать проблемы, который будет иметь инициативу. И что происходит дальше в отношениях, да? А получается, всё время какие-то проблемы, м, серьёзные или бытовые, они не сильно стремятся решать их. Они как будто ждут, чтоб я решила. Они знают, что я не буду, а, сидеть, и я буду решать. И вот они как-то так, э, часто получается, что парни, которых я выбираю, м, не знаю, как будто у нас такая динамика, вроде как я мамочка, <chuckles> а а а парень- сын, знаешь ли, э Да.
Так. Ага. Ага, да, понимаю.
Н-да. Который ждёт, чтоб мама решила все проблемы.
Ага, тебе хотелось бы, ну, равноправных отношениях, да? То есть видеть в мужчине партнёра, на которого можно опереться, а, который тоже берёт на себя свою долю ответственности, а не вот сваливает всё на мамочку?
Да, абсолютно. Мне бы хотелось чувствовать, что, э, а, мой партнер- взрослый человек, <chuckles> который с которым мы общаемся на равных, э, с которым мы вместе решаем проблемы, а не так, э, м, что он ждет, чтоб я решила проблемы или, а, там, м, мало того, что я решаю какие-то проблемы, которые существуют, то он еще каки со своими проблемами придет ко мне, чтобы я его. Да-да-да, вот были много таких ситуаций, и, а, очень сильно не хотелось бы это повторить. И знаешь, на самом деле, вот у меня сейчас прям появилась, а, появи появился страх, э, что, эм, если мне кто-то нравится и я вижу, что я тоже нравлюсь человеку, м, мне кажется, что если я буду слишком сильно проявлять ин иниц инициативу в начале, э, там, чтобы отношения начались, вот опять пойдет эта динамика, знаешь, э Мамочки с сыном. Да.
Мгм. Ага, ещё подкидывает. <chuckles> Мгм. Ага. Да, да, понимаю твое опасение. А знаешь, а ну, э, в тот э, в том факте, да, что ты вот проявляешь какую-то инициативу для того, чтоб какое-то знакомство или отношения стартовали, а, в этом-то, в общем, нет, да, ничего такого. А, если мужчина уже, ну, вот такой, а, зрелый, да, э, понимает, чего он хочет, а если, а, ты выказала к нему симпатию, и у него есть ответная, э, в общем-то, ф вы вполне, да, э, можете как-то, а, начать развивать эти отношения. Я хотела, м, спросить тебя вот о чем. А может быть, окей, ты проявляешь, да, 1 инициативу. Хорошо, но, может быть, э, твоих, м, вот тех парней, которые ты выбираешь, а их, м, еще объединяет что-то? А, какое-то вот, может быть, ключевой, эм, а, свойство характера или, м, или ещё что-то, что ты можешь сказать: "А, вот, наверное, я выбираю вот этот типаж, а он мне не очень подходит"?
Да. Ты знаешь, отличный вопрос, а, мне он очень нравится. И я бы сказала, что, м, проблема не в типаже. <chuckles> Ты знаешь, э, почему почему я это говорю? Потому что, э, у меня был такой случай, мне к кто-то очень сильно нравился, э, я ему тоже нравилась, м
Ага, так. Так.
Я делала у много-много всего, чтобы у нас там что-то случилось, получилось. Но он, ам, он был очень расслабленным, а, потому что он понимал, знаешь, он понимал. Мне кажется, люди, а, часто ве ведут себя по-разному, то есть, несмотря на, м, э, характер к человека, он будет вести себя по-разному с други с разными людьми. И вот именно вот этот парень, да, знаешь, ам, он как будто просто расслаблялся и там, м, получал, э, внимание мое там, вот это всё, а, но, ам, ничего не давал обратно или очень мало. И я смотрю вот на его теперешние отношения. У него сейчас отношения.
Мгм. А! Мгм. Ага, а они совершенно другие, да?
Да, ну, я не знаю, возможно, там есть ещё такой момент, а, расчёта, возможно. Но это там другой момент, да? Ам, п
Мгм, мгм. А, слушай, да, м, я понимаю, что ты имеешь в виду. То есть дело не в каком-то типаже, который тебя привлекает, а в твоем поведении, да, которое, а, даже вот если он был, ам, самостоятельный, а твое поведение дает возможность парням как-то расслабиться и потихоньку всё переложить там на твои плечи. Да.
Да, смотри, я могу тебе ответить примером, ам. Да, е если брать такой пример, вот представь себе, м, ребёнок, у к который знает, что, а, избалованный ребёнок, да, он знает, что его родители решат любую его проблему, потому что они так сильно его любят, да. И, э, получается, конечно, он будет, а, абьюзить. Он знает, что он получит то, что хочет. Да.
Мгм. Давай. Мгм. Да. Мгм. Да, он не будет задумываться, что он делает, потому что, что бы он ни сделал, всё исправят.
Да. И наоборот, ребенок, ам, которому родители не помогают, ам, к к который сам должен справляться, он знает, что он не может ра рассчитывать на родителей. Он сам будет там что-то делать, готовить там, а, решать свои проблемы, решать свои конфликты и так далее. Вот мне кажется, у меня что-то похожее происходит в отношениях, да. Мне кажется, они сразу понимают, что, ам, тут такой потенциал, <chuckles> уютненько, да. Тут уютненько, тепло, мо да, можно расслабиться.
Мгм. Да-да-да, о нас позаботятся. А, послушай, это классная очень иллюстрация, которую ты привела, а, и очень здорово, что ты сама вот очень чётко так идентифицировала корень проблемы. А, осталось, может быть, посмотреть, что ты могла бы тогда поменять в своём поведении и посмотреть, да, как это повлияет на твои отношения, а, чтобы ты по посылала парням совершенно другой сигнал, да, что я вот, э, жду, э, равного человека с собой рядом.
Конечно. Согласна. Да, абсолютно абсолютно с тобой согласна. А, мне кажется, м, ну, то, что я пытаюсь на данный момент делать, а, это как бы <chuckles> уже, э, м, спокойнее относиться, а, вот, и особенно вот на 1 стадиях, как когда мне кто-то нравится. Вот на на данный момент есть такое: мне кто-то нравится. И я поняла, что, э, м моя 1 реакция была показывать, ам
Мгм.
Не то что чувства, а показывать и интерес свой. И я сразу увидела, как паттерн повторяется. И я сразу увидела, что он такой, знаешь, как будто расслабился. <chuckles>
Симпатия, да, какой-то? Мгм, мгм. Ага, то есть ты уже нашла, да, спусковой крючок, и вот если, э, не не не показывать это сразу, то, может, сценарий переиграется.
В кресле, э, в кре Мне кажется. И смотри, хорошо, я я я в я увидела динамику, я увидела, что он сразу расслабился, и я сказала: "Хорошо, ну тогда я отойду". <chuckles> Ничего не буду делать, не буду показывать, э, э, там, никаких знаков внимания. И посмотрим, если человек по-другому, э, отреагирует. И он действительно немножко да, слушай, он поменял отношение, у него вроде появился интерес, он щас, как будто немножко уже как-то пытается со мной побольше общаться, что-то там вроде идёт, э, в мою сторону. Да-да-да. И мне кажется, вот, м, наверное, нужно вот эту динамику как-то, ам, развивать в целом, эм, и думать над этим. Знаешь, не не слишком много давать людям, может, давать немножко, сделать маленький шажочек и ждать, чтобы они тоже сделали шажочек.
Так. Ага. Мгм. Сработало? Ага. Сам что-то делает? Да, здорово. Это прям классный эксперимент у тебя получится. Обязательно жди от него ответных шагов, и даже лучше будет, если они будут, так сказать, шире, чем твои. А, да, всё-таки он мужчина, ты можешь рассчитывать на какие-то действия, которые вот он предпримет, чтобы ухаживать за тобой. И дай ему возможность самому принимать решения, а, у куда тебя пригласить, что, может быть, вы делаете в выходные, а, может быть, даже поставь перед ним задачу, <chuckles> да, там, развлеки меня как-нибудь.
Согласна, да. Да-да-да. А, да, мне очень нравится твой совет, а, действительно, м, на данный момент, вот, я так и буду пытаться делать. Я дам, а, человеку пространство, чтобы он прояврял проявлял инициативу. Пусть он сам задумывается, немножко там пошевелит <chuckles> мозгами, что можно сделать, чтобы мне было приятно, чтобы удивить меня. А то так, знаешь, когда всё готово, неинтересно. Вот, ну
Мгм. М-да. Конечно, это даст ему чувство, знаешь, удовлетворения. Вот я завоёвываю эту женщину, знаешь, такой древний инстинкт охотника. <chuckles> Да, как-то ему польстим.
Да, точно. Спасибо тебе большое. Я уверена, что это мне очень поможет в будущем.
Я желаю тебе успешных отношений и всегда готова помочь.